Nossa, eh, acho que assim, em hum, hum, não não racional, né, mas eu eu eu colocava um sentimento de me colocar em segundo lugar, sabe, tipo: "Ai, eu não sou nem prioridade pra mim mesma". Porque, eh, eu eu lembro assim, de não conseguir entregar trabalhos individuais, e eu falava: "Professor, nossa não deu e tal". Então, era tipo, era um sentimento de de: "Nossa eu não me coloco em prioridade nem pra mim mesma." assim, sabe, nessas coisas Era, era. Eu acho que que ia pra esse lado, sabe, do tipo, "Poxa, eh, eu sei que eu eu posso fazer". E, eh, e entrava também quase numa numa, eh, procrastinação, sabe, tipo: "Nossa, ai não isso isso aqui é só meu". E parecia que não eu não dava tanta importância quanto era quando tinha outras pessoas, então, de fato era essa coisa de: "Ai, tudo bem só eu vou vou me lascar aqui, sabe? Não tem problema eu me lascar". Eu eu de fato me colocava em segundo plano assim, sabe.
Uhum. Ah. A lá. Uhum. Tá. Era um sentimento de frustração assim? Tá. Certo. Uhum. <laughs> Olha. Aham. E e você e isso atrapalhava a sua vida de uma forma geral? Ou era só uma coisa isolada? Aquele momento? Você você superava depois até a próxima ajuda ou não? Você ficava arrastando aquele sentimento por algum tempo?